Ừm. Mình nghĩ là mình có, mình sẽ giới thiệu mọi người chơi cầu lông với mình. Tại vì trong nhóm mình thì các bạn cũng muốn cải thiện sức khỏe mà, tại vì các bạn cũng như mình, ờ, sức khỏe các bạn khá là đi xuống, các bạn cũng là, ờ, sinh viên đại học thôi, đi học thì thì là sinh viên ấy nên là ăn uống rồi, ờ, ừm, chế độ luyện tập không có.
Ừm. Không, tính ra mình kh mình không biết mình không biết như các bạn như nào nha, nhưng mà nếu mà tính ra thời sinh viên của mình thì sức khỏe của mình rất là tốt nha, tại vì
Ừm. Thế hả?
Sau giờ học tại tại vì như con trai của tụi mình chẳng hạn thì sau giờ học mình sẽ rủ nhau đi đá banh, đi chơi thể
À.
thể thao rất là nhiều, cho nên là ch sức khỏe của tụi mình rất là tốt, còn không biết là các bạn thời nay sinh viên thời nay thì các bạn có bận rộn bận lắm hay không so với tụi mình thời ngày xưa nhưng mà mình nghĩ là, ờ, các bạn mà nên dành phần nào đó thời gian để tập thể dục để mình duy trì sức khỏe, đúng hông?
Ừm. Ừm, mình cũng nghĩ thế, mình mình cũng nên thay đổi. Đúng, mình cũng nên thay đổi để duy trì sức khỏe. Tại vì hiện tại nếu mà mình đi học xong, rồi mình về đi làm, rồi làm bài tập thì mình nghĩ là cũng hết ngày rồi, nhưng mà thật ra mình nghĩ là tại mình chưa chia thời gian đúng cách ấy. Như kiểu, sáng dậy thì mình có thời gian buổi sáng một chút xíu nhưng mà mình thì không, mình sẽ ngủ. Nếu mà được nghỉ thì mình cũng sẽ ngủ. <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. <laughs> Vậy là bạn ngủ đúng hông, chứ bạn không có dậy sớm để tập thể dục đồ các kiểu hả?
Ừ, ừ. Ư, đúng vậy. Mình không dậy sớm được, giống thứ nhất là mình không có động lực tập, thứ hai là, ừm, mình nghĩ là mình lười đấy.
<laughs> Ừm hưm. <laughs>

Đúng rồi. Ngày xưa thì tại vì các thầy cô giáo thấy khả năng của mình ấy, các thầy cô giáo bắt mình đi thi thì mình mới có, ờ, thời gian luyện tập, chứ thật sự thì mình không luyện tập nhiều đâu.
Ừm. <chuckles> Ừ, bạn có bao giờ bạn nghĩ là mình tập thể dục lì để tăng cường sức khỏe, hay là ví dụ là để giữ một cái vóc dáng, có một cái vóc dáng đẹp hay, ơ, không?
Ờ, mình từng nghĩ đấy. Mình từng nghĩ là mình sẽ có vóc dáng đẹp khi mà mình tập thể dục, nhưng mà tại vì, kiểu, mình khá gầy ấy, nên là mình cũng chưa quan tâm lắm đến vấn đề, ừm, vóc dáng đẹp. Mình sẽ quan
Ừm. Đâu, tập thể dục cũng tập thể dục cũng có thể tăng cân được mà, đâu phải là tập thể dục là để cho giảm cân đâu? Nếu mà tập thể dục kết hợp ăn ăn hợp ừm.
Ờ, yeah, mình kiểu ơ, mình ừm, ừm. Ý là mình muốn cái s dáng slim fit ấy. Ừm hứm.
Ăn hợp lý chứ, ăn hợp lý. Slim fit à? <chuckles>
Ừm hứm.
Đối với mình, mình người con trai nha thì mình thấy con gái mà dáng slim fit thì có thể là nó, cái kiểu, nó hơi thiếu sức sống á. Bạn có nghĩ như vậy không? Nếu mà ví dụ phụ nữ hay là ai đó cũng được hay là đàn ông một chút là có da có thịt một chút, thì nó cảm thấy là cơ thể của họ ý là vóc dáng sẽ đem lại cho họ một cái, gọi là, một cái sức sống hơn, cảm giác gì đó nó, ừm
À! Mình thì không nghĩ thế. Tại vì à, đúng, tại vì căn bản thứ nhất cũng là sở thích của mình ấy. Mình khá thích những idol K-pop và những cái idol K-pop đấy thì, ừm, ừm, người ta rất xinh đẹp khi mà có dáng slim fit ấy, mình bị chạy theo cái cái ngoại hình của ừm hứm.
Không nghĩ thế à? Ừm. À. Đó, thì thì mình nghĩ là cái cái những cái người, những idol K-pop như vậy mà họ đạt ngoài hình như vậy thì họ họ phải tập luyện rất là chăm chỉ, đúng hông? Họ phải có chế độ ăn rất là nghiêm ngặt, chứ đâu phải là đùng một cái mà họ có dáng slim fit như vậy được.
Ừm, đúng rồi, ừm, đúng rồi đấy.